अच्छा, जी। अरे वाह! ये तो आपने चलिए बिल्कुल सही बात बताई। और वैसे आपको क्या लगता है एक बार को कि, है ना? कि कई बार ऐसा होता है कि, जहाँ पर आपको एकाग्र रहने की ज़रूरत हो। अ, जैसे कह लीजिए कि परीक्षा भवन में जो है आप परीक्षा लिख रहे हों, तब ऐसा कई बार हो जाता है कि जो है ध्यान कहीं न कहीं आकर्षित हो जाता है। है ना? या कह लीजिए कि जब बहुत ही ज़्यादा गंभीर परिस्थिति हो, जब ऐसा कहते हैं ना, कि नज़र हटी दुर्घटना घटी या कह लीजिए जब आप अ, गाड़ी चला रहे हों। तो ऐसी परिस्थिति में अगर है ना, कि ध्यान केंद्रित ना हो पाए तो आप क्या सुझाव देना पसंद करें कि जिससे जो है आपका ध्यान केंद्रित भी रहे और कहीं इर्द-गिर्द आकर्षित भी ना हो ज़्यादा देर के लिए?
जी। हुँ। हुँ। जी। जी। जी। जी। जी। देखिए, अ, अगर मैं एग्ज़ाम हॉल में बात करूँ जब मैं परीक्षा लिखता था। तो मतलब मैं बहुत ज़्यादा ओवरथिंकर हूँ। तो मैं उस टाइम पे भी ये सोचता था कि, कि भाई आज ये एग्ज़ाम खत्म हो जाए और मैं जाके आगे का फिर तैयारी करूँ। फिर मैं स्ट्रक्चर करने लग जाता था वहीं पेपर में ही, कि हाँ, मुझे इस तरीके से ये पढ़ना है एग्ज़ाम होने के बाद अगले शभ अगले जो सब्जेक्ट है। ये पढ़ना है ये पढ़ना है, उसके चक्कर में मेरा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता था। मतलब मैं एकाग्र नहीं रह पाता था। तो फिर मैं समहाउ पुल करके खुद को लाता था और मैं अच्छे से एग्ज़ाम में मतलब फिर लिखता था। मैं ट्राई करता था कि बस कुछ ऐसा करूँ कि, बस मैं यहीं पे फोकस्ड रहूँ। और अगर मैं बात करूँ कि जैसे मैं कभी बाइक वग़ैरह राइड कर रहा हूँ, ठीक है तो, वहाँ पे भी एकाग्रता क्या बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। क्योंकि अगर अ, जी, येस। अगर मान लो मैं बाइक राइड कर रहा हूँ और मैं मेरा ध्यान मेरे एक्सेलरेटर पे नहीं है, मेरे गियर्स पे नहीं है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं कि एक्सीडेंट हो जाए। तो एकाग्रता का तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है लाइफ़ में बहुत ही ज़्यादा महत्व है। कि हाँ, भाई अगर आपको कुछ भी करना चाहे वो एग्ज़ाम लिखने से हो गया, चाहे बाइक चलाने से हो गया। आपको तो अगर अच्छे से करना है तो आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना ही पड़ेगा, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहना ही पड़ेगा।
हाँ जी। अच्छा, जी। अच्छा। अच्छा, जी। ओह! अच्छा, जी। हाँ, हाँ। अरे रे रे! अच्छा, जी। हुँ, बिल्कुल। अच्छा, जी। हाँ, हाँ। उम, अच्छा, जी। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। अरे! बिल्कुल, बिल्कुल। ये तो बिल्कुल सच है। हुँ। हाँ जी। हाँ, हाँ। अच्छा, जी। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। ये तो आप बिल्कुल सच कह रहे हो। और वैसे आप कोई टेक्नीक या कोई सुझाव ऐसा देना चाहेंगे कि जिससे जो है, अगर एकाग्रता जो है वो चले लंबी देर तक के लिए बनी रहे। या कोई ऐसी है ना कोई कह लीजिए कोई आपकी ऐसी स्ट्रैटेजी हो जिसको आप अपनाते हो?
जी। जी। अगर अ, मैं जी। जो उ उम, फॉलो करता हूँ। मतलब मैं तो सुबह-सुबह उठ के प्राणायाम करता हूँ।

जी, आजकल तो बहुत ही ज़्यादा बच्चों में, स्पेशली बच्चों में एकाग्रता की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया ऐप जैसे कि हो गया इंस्टाग्राम मतलब बहुत ही ज़्यादा जो ऐप्स हैं मतलब इतने एंगेजिंग कंटेंट बनाए जा रहे हैं वो लोग कि बच्चा स्क्रॉल पे स्क्रॉल कर रहा है स्क्रॉल पे स्क्रॉल कर रहा है। जिसकी वजह से ब्रेन रोटिंग इतनी ज़्यादा हो गई कि येस और वो बच्चा फोकस नहीं कर पा रहा है। इवन अगर वो स्कूल में जा रहा है तो वहाँ पे भी वो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। जस्ट बिकॉज़ ऑफ कि वो बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड है।
हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। अरे! बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, बिल्कुल सच। हाँ। हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल। अरे! बिल्कुल सच। ये तो आपने बिल्कुल सही बात कही है और वैसे आपको क्या लगता है कि है ना कि इन सब जैसे आपने बताया कि सोशल मीडिया को आपने दोष दिया। तो क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है कि जो है सोशल मीडिया अ, जो है जि मतलब इसकी जगह जो है बच्चों को ध्यान कहीं और केंद्रित या आकर्षित किया जा सके। जिससे जो है उनकी बुद्धि और बल दोनों का ही विकास हो जाए और जो है माता-पिता की भी चिंताएँ जो है वो दूर हो जाएँ?
जी। अ, अगर मैं बात करूँ कि इसको कैसे रोका जाए। देखिए, अब ये मुनाफ़ा कमाने वाली कंपनियाँ ये तो अपना काम बंद नहीं करेंगी। तो अब पैरेंट्स को आगे आना होगा। ये सब चीज़ें कम करने के लिए कि वो मॉनि
हाँ जी। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, बिल्कुल सच। अच्छा जी!
टर करें कि हमारा बच्चा क्या देख रहा है, कितने टाइम तक देख रहा है और उस चीज़ को मॉनिटर करें और कुछ सिक्योरिटी ऐप्स भी आते हैं कि वो लोग इंस्टॉल करवाएँ अपने फ़ोन में, लैपटॉप में कि हमारा बच्चा क्या देख रहा है, कितने टाइम तक देख रहा है। तो इन सब चीज़ों को करने से ये सब प्रिवेंशन्स करने से, ये सब प्रिकॉशन्स करने से माता-पिता बच्चों की अच्छी पैरेंटिंग कर पाएँगे और बच्चों के जीवन में एकाग्रता भी ला पाएँगे।
बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा जी! हाँ, हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल।